へえ、じゃ、あの、ある意味その、整骨院とか、ああいうところに行かなくっても、あの日常生活でその階段の、あ、上り下りだけで十分い痛みとかなくなるということですよね。
うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 その通りでございます。全くその通りでございます。うん。
へえ。へえ。それっていいですよね、なんお金も掛からないし。
もうねうん。 お金もかからない、お金。お金掛けちゃいけないんです。ね、お金掛けたら負けですよ。もうね、あのはい、運動は最大の薬ですからね。はい。
ねえ。 ええ。 あ、そうなんですか？ へえ、あ、それはすごいですね。運動は最大の薬ですか。あ、やっぱり動かないと駄目なんですね。うんうん。
はい。はい。 はい、しかもうん。 そうなんです。ジムなんかね、お高額のあの、メンバーシップ払わなくても、階段上ってください。もう、歩いてください。もう。
へえ、え、歩くウォーキングも大事なんですね、じゃ。
ね。 ウォーキングだけでも全然違ってきます。
え、そ、なん何分何歩ぐらい1日歩けばいいんですかね？じゃウォーキングって。
いや、もうね、最近スマホにあの、もう、万歩計入ってるんで1日ごせんぽぐらいは歩いて欲しいですね。
あ、はいはい。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
うん。 ごせんぽ、はい。はい。 うん。 へ。 いえいえ、こちらこそ、聞いてもらってありがとうございます。はい。 失礼します。